آه، أنتِ مش عارفة الفرحة؟
دي العسيلي والّا بتتكلمي عمومًا؟ لا أنا أول مرة أسمع إيه الفرحة دي.
العسيلي يابنتي، الفرحة فرحة دي اللي هي فرحة أخيرًا تجمعنا.
دي عسيلي دي معروفة أوي فعلًا، بس أنا أول مرة أعرف إن هي عسيلي.
ياه!
والله أول مرة آه، ما خدتش بالي لسه دلوقتي واخدة بالي وإيه تاني؟ التانية إيه؟ <laughs>
إمم. <laughs> أيوه الليلة دي اللي بتاعة الليلة غير كل يوم وليلة ودي طبلة وده رِق ودي كمانجا.
لأ، لا، لا، لأ، دي دي أول مرة أسمعها فعلًا، لا، بس واضح إن هو أنتِ يعني آه والله أول مرة أسمعها <laughs> واضح إن أنت مت متعلقة بعسيلي فعلًا.
إيه؟ اللي هيه الليلة غير كل أي مش اللي هو أغاني عادي المعروفة اللي بتظهر على طول على السوشيال ميديا.
وكان عامل قريب هو إعلان لكومباوند كان كان بتاع إيه؟
زهرة؟
المكان آآ، كان إيه بقى الإعلان كان انتشر أوي برضه.
اللي هي يا زهرة معدية؟
آه، يا زهرة معدية، بتعمل ميريام فارس صح؟
لأ، بتاع أنتِ كنتي بتتفرجي غلط <laughs> كان كان آآ، واحدة رزان جمال، اللي كانت في مسلسل اسمه إيه؟ ال مش فاكرة كانت في مسلسل إيه والله، إمم.
إم أنا تقريبًا مدخلة إعلانات رمضان في بعض. أها، آه، آه، آه. بس طلعت معاه. لا، بس أنا مع واحدة تانية برضه فيها باين، يعني يعني ميريام فارس ما كنتش هنا ده ف في رمضان ده؟
<tsk> لأ هي رزان جمال.

<tsk> أنتِ هتلاقيكِ أصلًا قصدِك على رزان مغربي، بس دي رزان جمال واحدة تانية. إحنا بنتكلم على وحدة تانية. <laughs>
<laughs> ممكن. <laughs> ممكن فعلًا، أيوه هو فعلًا أغلب أغاني عسيلي فعلًا مرتبطة أكتر بالفرحة، وكويس إن إحنا بعدنا عن حمزة نمرة، يعني ده أهم حاجة طبعًا. <chuckles>
<chuckles> آه والله، لأ، كئيب، كئيب أنا بجد أغانيه بالنسبة لي آآ، انتحار، تقطيع شرايين، في أغنية كمان والله لازم أقول لِك عليها، اللي هي بتاعة "لو يوم لقيت نفسي انحنيت واحتجت من ضعفي بلاش تتأخروا الناس آآ، تروح بس أنتم لازم تفضلوا" بس أنا مش فاكرة كانت أسمها إيه. اللي هي لفيت كتير.
أها. لأ، برضه ما اعرفهاش لأ. أنا كان في أغنية عن الغُربة تقريبًا هي دي أول أغنية انتشرت، داري يا قلبي، دي دي واحدة بس كان في حاجة تانية عن الغُربة كانت منتشرة أوي مرّة واحدة وكل الناس اللي برّه بيسمعوها، بس مش مش مجمعاها أوي.
آه. أيوه. مش فاكراها برضو.
بس هو دايمًا آآ، آه، دايمًا كلامه مؤثر كده و دايمًا بييجي على الجرح. آه.
هو ديمًا آه. باحس إن هو فنان محترم وأغانيه بتبقى محترمة وعميقة، مش أغاني هلس.
هي بتبقى عميقة بس مؤثرة، يعني ليه كده طيب؟ يعني الحياة الحياة فيها أفراح برضه مش كله أحزان، حاولي معُدتيش تسمعيها تاني، فعلًا خليكِ في يونس والعسيلي و
بالضبط. <laughs> أيوه. باتج آه، باتجنبهم بجد، الplay list بتاعتي، كايروكي، أغنية كنت فاكر، والوقعة الأخيرة، الاتنين حاطاهم تحت كده، عشان ما آجيش عن ما آجيش جنبهم هُم الاتنين.
آه، هي أصلًا أغاني أغاني وحشة برضه على فكرة، أغاني مؤثرة أوي فعلًا. على فكرة بيفرق في نفسيتِك أكيد، أكيد، إنك تسمعي حاجة كده بتأثر فيكِ أكيد أيوه. أنا
بالضبط آه. جدًا. بجد عايزة أقول لِك إنه ممكن الموضوع يوصل إن أنا قلبي يوجعني أصلًا من كتر الزعل من أغنية بس، فمش فاهمة ليه باعمل في نفسي كده؟ ده ضيق تنفُس.
أيوه بجد أمسحي الكلام بقى، شيليهم، أيوه. <chuckles> شيلي الحاجات اللي بتضايقِك دي بجد. أنا مبسوطة أوي بكلامِك وبصوتِك الجميل اللي أنتِ سمعتيه لنا، وأكيد أتمنى إن نكمل كلامنا مرّة تانية بجد هاستناكِ تكلميني تاني. شكرًا ليكِ.
أيوه. <laughs> حاضر. أنا كمان استمتعت جدًا بجد. العفو، لا شكر على واجب.

آه، هو ده اللي لفت انتب ويونس <laughs> بُصّي في أصلًا الأغنية بتقول
نه ويونس ما هو أكيد ما هو بطّل الأغنية. <chuckles>
آه، الأغنية بتقول "جاي من بلاد البعيدة لا زاد ولا مَيّة" هو فعلًا كان جاي من بلاده البعيدة ما كانش معاه لا أكل ولا شرب، فاللي هو كان هنعدّي الحتّة اللي جاية عشان ما لهاش لازمة ندخُل في الموضوع على طول اللي هو بيقول لها "وأنتِ تقولي لي باحبِّك تحبّي إيه فيّا وده حُب إيه ده اللي من غير أي حرية" <tsk> فاللي هو بجد يعني أنتِ بتحبِّي فيه إيه ده أسير وأنتِ سُلطانة وده أسير.
اهم. آه، حرية عشان كان محبوس. أها، أيوه.
آه، وقال لها كمان "يا عزيزة يا بنت السُلطان لو يتغيّر الزمان وقابلتيني في أي مكان، كنت أعشق من غير ما تقولي" يعني فعلًا لو كان الزمان مختلف، وكان المكان مختلف كان ممكن علاقتهم تنجح، فاهمة قصدي؟
اهم، إمم.
بس يا ستّي ودي <laughs>
يونس في بلاد الشوق على طول بقى <laughs> يعني دي كانت ال البارت المأساوي اللي بعديه بقى هو البارت ال <laughs> اللي كلّنا بجد كنا بنرقص بيه. آه.
<laughs> وآه، يا وِلد الهلالي عشان آه وآه، يا وِلد الهلالي، ومحمد منير عمّال يندب وإحنا شغالين بقى والمُلحِّن شغّال إحنا والمُلحِّن في حتّة تانية <laughs> أيوه فاللي هو بجد آآ ما لها مش منطقية بجد، فبجد الأغنية دي من ساعة إمم.
آه، آه، إحنا شغّالين رَقْص. <giggles> طَب ما هو آه، ما أنا عندي سؤال بقى ت يعني سؤال كدا أنتِ قُلتِ لي في أغنية حزينة أوي وأغنية فرايحي أوي، فهل الأغنية دي أنتِ صنّفتيها إيه عشان أنا دلوقتي احترت أصلًا؟ <laughs>
آه. آآ دي فرايحي دي يُعتبر فرايحي، هنحطّها في ضِمن الفرح، آه.
دي الفرايحي. آه، عشان إحنا ياما كلّنا ياما انطربنا عليها، وياما رقصنا على يونس في بلاد الشوق فعلًا.
بس ياما رقصنا. حتى من بعد القصة الحزينة اللي باسمعها بارقص عادي، لإن الموسيقى ال قادرة إن هي تنقلني لعالم تاني بصرا مش هاقدر إن أنا أركّز أصلًا مع الكلام طول ما اللحن في حتّة تانية، الاتنين عكس بعض فهاركّز مع اللحن، اللحن هيجذبني أكتر.
أها، صح دي حقيقة فعلًا أيوه. أومال إيه بقى الأغنية التانية ال ال الأغنية ال الحزايني بقى؟
بالضبط ك